Ah ouais. Mmh.
Ouais, au moins les abeilles, elles se sacrifient quand elles prennent cette décision, heu
<laughs> Ou alors elles le s elle sont pas au courant. Je ne sais pas, mais <chuckles>
Oui, ou alors ouais
Faudrait faire une une
Les moustiques, ils sont très très conscients
Bah, oui, hein. Ils sont conscients?
<laughs>
<laughs> Ils ont une conscience? C'est ça que tu veux dire? <laughs>
Non, mais je veux dire que, heu, ils savent ce qu'ils font quoi, parce qu'ils ont besoin de nous pour se nourrir.
Oui.

<laughs> La la chaleur t'a un peu trop frapper la tête aujourd'hui, hein. <laughs> Tu as <laughs> Il fait tellement chaud. <chuckles> Il fait au moins 15°C quoi.
<laughs> Oui, tu veux dire de, heu <laughs> Ah bah, là, oui.
Heu, <laughs> hem, non, les avantages, on a dit.
Et les avantages de quoi? Du du chaud, ou du froid?
Comme tu veux, tu choisis. You can pick.
OK. OK. Thank you.
<laughs>
<laughs> Alors, heu, les avantages de la chaleur, heu, est-ce qu'il y en a beaucoup? Ben, on peut bronzer
Bronzé. OK.
bronzer. On peut aller à la plage, faire des sports, heu, d'été, c'est-à-di <chuckles> heu, ouais, des sports, heu
Ah. D'été <laughs> <chuckles>
d'eau, nautiques.
Des sports d'eau? Ouais, c'est vrai. Ah, en été?
<chuckles> Oui, oui, en été. Ben, je pense s'il fait très chaud, heu, q tu peux quoi, dans tous les cas, même si c'est pas l'été.
Oui.